Ya jadi kalau menurut aku lembur itu gak efektif karena merugikan pemasukan perusahaan ya, maksudnya keuntungan perusahaan itu kan harus dikurangi dengan biaya lembur kan. Nah itu tuh kejadian di kantor aku tuh gini, eee, kemarin lucu sih, baru baru baru banget kejadian gitu kan. Jadi, eee, ada salah perhitungan uang lembur. <laughs> Jadi kan, <chuckles> uang lembur itu kan, eee, jadi kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah Indonesia kan, misalnya kita lembur 8 jam gitu, Mas. Nah 1,5 jam pertama itu ada dikali berapanya, dikali 2 kalau ga salah. Nah nanti 4 jam dikali dari total, eee, gaji. Jadi gini kan kalau lembur itu itungannya biasanya, total gaji 1 bulan dibagi sa satu per 173 dikali total, eee, gaji 1 bulan. Nah itu hitungan dari mana pokoknya peraturan pemerintah ya. B bisa heeh, bisa dilihatlah peraturan nah itu ada sistem pengalinya. Jadi kalau 1,5 jam pertama itu pengalinya berapa, satu s e terus kemudian 4 jam pengalinya berapa, kalau udah 4 jam ya. Nah lebih dari 4 jam ya kan, mau menuju 8 jam tuh ada pengalinya. Nah itu kalau salah hitung, itu juga masalah juga ternyata. Nah akhirnya kemarin itu masalah kenapa? Karena yang, eee, setelah 4 jam yang mau menuju ke 8 jam itu salah hitung pengalinya. Nah itu akhirnya ketahuanlah sama anak-anak operator aku tuh, kayak mereka emang pinter-pinter sih kalau urusan uang ya, ngitungnya cepet banget. Nah akhirnya ya itu, baru baru, eee, bulan kemarin tuh dibayarin, eee, apa namanya, kesalahan perhitungan itu, karena waktu itu ada transisi kan. Tadinya dipegang sama, eee, tim lokal dari orang Indonesia, tapi pindah, dipindah ke orang Bangkok jadi mereka juga gak ngecek juga kalau mereka itu salah hitung.
Mhm. Betul. Heeh. Wow waduh, gimana tuh jadinya? <chuckles> Ya. Dikali 2 dari? Mhm. Oh oke. Ada ya pokoknya seperti itu. Mhm. Oh oke. Hmm. <chuckles> Oke. Mhm. Oh oke, berarti, eee, ketika itu tadi kan ada kesalahan hitung, kesalahan ini berarti lebih sedikit dari yang seharusnya atau malah lebih banyak gitu?
Ipon